Hallo. Mir ist vor ein paar Monaten etwas passiert, was mir noch nie im Leben passiert ist und es fällt mir schwer mich wieder in meinem Alltag zurechtzufinden. Das hat mich richtig runtergezogen. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten- ich bin selbstständig- meinen Hauptauftraggeber verloren.
Hm.
Ich war 1 1/2 Jahre dort. Und es ist nicht meine Schuld, dass, äh, ich diesen Auftraggeber nicht mehr habe. Das hat sich halt wirtschaftlich so ergeben. Aber für mich war das existenzsichernd. Also, es hat mir zumindest, als ich in Or als ich diesen Auftraggeber hatte, ein gutes Gefühl gegeben, ein sichereres Gefühl. So als Selbstständiger lebt man ja ständig, ähm, in Existenzangst, würde ich schon sagen, so ein bisschen, weil man hat ja das ständige Risiko, wenn man nichts verdient. Ähm, man hat ja nach wie vor Kosten. Ich habe zwar noch andere Auftraggeber, aber der eine Auftraggeber ist sehr
Mhm. Mhm.
da gibt's nicht so viel zu tun. Und das andere ist halt das deckt meinen Krankenkassenbeitrag, und sonst bin ich natürlich darauf angewiesen, dass mein Mann meinen Unterhalt mitdeckt. Und das hat mich so runtergezogen. Ich habe noch nie eine Arbeitsstelle verloren, oder wurde ich ver verlassen. Also, ich habe immer Beziehungen selbst beendet oder mein Arbeitsverhältnis selbst beendet. Und dieses diese plötzliche Leere auch, dass halt die ganzen Arbeitszeiten weggefallen sind. Ich habe vorher teilweise halt auch bis zu 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war auf einmal in so 'nem in so einer Leere.
Mhm. Mhm.
Und Ich ich weiß nicht. Ich kann damit irgendwie nicht so recht umgehen. Das ist so eine Situation, die kenne ich halt nicht.
Ja. Ähm, ich denke, so als selbstständige Person, ähm, diese Existenzangst ist halt schon einfach auch was Reales, ne? Weil es einfach Du bist dafür verantwortlich, ne? Un und du hast nicht so dieses Sicherheitsnetz, was jetzt irgendwie 'n fester Arbeitgeber dir, ähm, ähm, geben könnte, ja? Ähm, aber ich sage mal so, so wie sich's anhört, kannst du ja voll guter Dinge sein, dass es auch 'ne Sache war von, ne, wirtschaftlicher Situation, dass der Auftrag ähm, Geber weggefallen ist und es nicht mehr stemmen kann und es war nicht irgendwie 'n Eigenfehler oder so, ja? Ähm, also, du hast nichts, äh, falsch gemacht und du hast äh, es ist einfach 'n Sach 'n 'n äh, es ist 'n Ding der Umstände, ja? Also, ich denke, da kannst du auf jeden Fall 'n bisschen guter Dinge sein, auch wenn das wahrscheinlich generell einfach dein Leben und deine deine Einkommensquelle ins Schwanken gebracht hat, ja? Und das natürlich, ähm, fühlt man sich dann einfach 'n bisschen unsicher und muss jetzt sich neu orientieren. Also, es ist sehr gut nachvollziehbar, d dass du, was welche Gefühle du gerade durchgehen musst.
Mhm. Mhm. Ja, ich bin halt so in so 'nem Loch. Ich finde auch nicht die Motivation, mich wieder neu zu bewerben, also
Hm.
den Lebenslauf wieder anzupassen oder auf die Suche zu gehen.
Das glaube
Ich habe schon versucht, mich bei anderen Auftraggebern zu bewerben, aber wenn ich dann im Bewerbungsprozess drin bin
dann habe ich Zweifel, ob ich auch gut genug bin. Ich ich weiß nicht. Ich habe so auf einmal äh, also, es war so 'ne Leere. Und ich meine ja, also, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich halt verheiratet bin. Jemand anderes, der alleine wäre, der hätte jetzt halt im Prinzip, äh
Mhm.
w wäre jetzt wirklich im Existenzminimum, ne? Also, ich kann glücklich sein, dass ich ein Dach überm Kopf habe und dass ich was zu essen bekomme und mein Mann hat auch überhaupt keine Probleme, dass äh
Ja. Mhm.
Zu übernehmen. Der meinte, ich müsste eigentlich gar nicht arbeiten, aber für mich persönlich ich brauche das.
Ja. Mhm.
Äh, und
Ja, es ist wahrscheinlich auch so 'ne Selbstbestimmtheit für dich. Dir macht das so, wie es sich's anhört, macht dir ja auch deine Arbeit Spaß. Also, du das ist ja auch erfüllend für dich.
Ja, und und was ist, wenn mein Mann wat was was passiert? Ja, also, wenn er- Gott bewahre- ein Autounfall der muss ja dabei noch nicht mal, äh, sterben oder so, sondern auch wenn er dann zum Beispiel behindert wird oder was ist wenn wir uns trennen, dann a habe ich halt, äh, keine überhaupt keine Sicherheit mehr und dies dieses Gefühl ich ich f lebe irgendwie es ist absurd, weil die Leute werden sagen: „Du du bist verheiratet, es gibt keinen Grund“, aber dieses Gefühl der Abhängigkeit und
Mhm. Mhm. Ja. Hm.
das das macht mich richtig fertig. Wie wei kannst du m ich weiß nicht. Äh, es wie k wie komme ich aus diesem Loch irgendwie wieder raus? Ich habe so das Gefühl, ich werde schon richtig depressiv.
Ja, das mhm. Ja. Ähm. Ja, also, es hört sich auf jeden Fall super nachvo f äh, vollziehbar an. Ähm, so 'n paar Impulse, die irgendwie 'n bisschen, ähm, gekommen sind. Ähm, A: so so Neuorientierungsprozesse, die sind sind auch mental schwer, ne, weil man einfach da immer an den Selbstzweifel kommt, wenn du du sagst, du schreibst deine Bewerbungen und wenn man dann irgendwie nichts zurückkriegt an de von den neuen Auftraggebern, dann fängt man irgendwie an zu grübeln mit sich selbst: „Mache ich irgendwie was falsch, bin ich nicht gut genug“, so diese selbst diese innere Stimme, die dann irgendwie so 'n Selbstzweifel irgendwie kommuniziert und das fühlt sich nicht so gut an, weil ich äh, äh, oftmals. Also, ich denke, so da den Kopf bewahren, dass das hm, ähm, das B Bewerbungsprozess so 'ne Neuorientierung, da darfst du lieb mit dir selbst umgehen, ja, und viel Geduld mit dir praktizieren, weil die Situation ist grad schon bisschen unsicher genug und wenn du dann selbst zu deinem inneren Feind wird wirst, dann hast du dir auch nicht geholfen, ja? Was auch, äh, irgendwie gekommen ist, so die jetzigen Auftraggeber, die du noch hast an der Seite, gäbe es da Möglichkeiten weiterempfohlen zu werden oder auch von deinem größten Auftraggeber, den du verloren hattest, aber wo's die gerne mit dir zusammengearbeitet haben, aber halt wirtschaftlich es, äh, jetzt einfach nicht mehr geht. Ähm, existieren diese Leute noch d oder könnten die dich zu 'nem anderen Auftraggeber weiterempfehlen, äh, dass du irgendwie so 'n bisschen dein Netzwerk, das du schon hast, nutzt, um an 'ne be n 'ne weitere ähm, 'n weiteren Auftrag ranzukommen, ginge so was denkst du, oder wie sieht das aus?
Mhm. Ähm, also, der, bei dem ich vorher war, äh, das ist quasi vorbei. Also, das da damit muss ich abschließen und es fällt mir irgendwie schwer damit abzuschließen, weil ich, wie gesagt, noch nie in der Situation war. Normalerweise habe ich eine Situation verlassen, wenn ich schon abgeschlossen habe und jetzt <chuckles> Ich bin so von einem Tag auf den anderen ich meine, natürlich, als Selbstständige muss man immer damit rechnen, dass es von einem Tag auf den anderen vorbei ist, aber tatsächlich ist mir das noch nie passiert. Das ist, äh es ist absolut neu. Und, äh, hm, damit komme ich
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Es ist neu für dich. Ja. Ja, ja. Ja, und die Ängste, die du da auch kommunizierst, sind ja auch super vollsch verständlich, ne? Was ist sind 'n diese Ängste, die dann aufkommen, so dieses: „Hätte hätte Fahrradkette,“ oder dieses: „Wenn was ist, wenn meinem Mann was passiert,“ so d es ist sehr irgendwie Nervosität verursachend verursachend, ja? Aber, ähm, w du sch bist ja schon dabei, neue Bewerbungen zu schreiben n für neue Auftraggeber also, du bist ja du n du gehst ja d aktiv diese Schritte ein, um da diese Stabilisierung wieder für dich zu erhalten. Ähm, ich denke da viel Geduld praktizieren und, ähm, wirklich lieb mit dir selbst sein, bis du was gefunden hast, aber auch zu jeden Tag so deinen Stundenplan, mit so 'n bisschen deine Zeit einräumen, wo du sagst: „Okay, von dahin bis dahin, ähm, sagen wir von von 7 bis, äh, 10 schreibe ich Bewerbungen und dann ist das Thema für mich irgendwie abgeschlossen“, ja? Und dann sa versuche ich mich auch selbst zu konditionieren, um mir dann den Freiraum zu geben: „Heute habe ich meine Arbeit gemacht, ich habe meine meine Ziele erreicht von 4 Bewerbungen geschrieben,“ oder was auch immer das Ziel wäre und dann sagst du: „Okay, jetzt die an der der restliche Tag gehört mir und ich mache mir keine Sorgen mehr darum.“ Ähm, ginge denkst du, du könntest sowas versuchen zu verankern, oder fällt dir das schwer?
Mhm. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich habe vorhin gesagt, ich habe damit angefangen, es aber gar nicht zu Ende gebracht. Also, weil ich irgendwie fehlt mir halt die Motivation für diese Bewerbungen, und ich fühle mich auch so unkonzentriert.
Hm. Hm. Ah.
Ich habe so ich bin irgendwie richtig fertig, traurig, also aber ich glaube alleine, dass ich das jetzt anspreche und mit dir rede
Ja. Ja. Mhm.
hilft mir schon sehr, dass ich doch anfangen soll. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, dass ich einfach aus meiner Lethargie rauskommen soll.
Ja.
Und tatsächlich jetzt so viele Stunden, wie du das gesagt hast, schaffe ich nicht. Aber ich glaube, ich sollte versuchen, zumindest eine oder 2 Stunden am Tag darin zu investieren.
Mhm. Hm. Ja. Ja, und dann könntest du dich ja hocharbeiten 'n bisschen, aber absolut, das ist überschaubar, so 1 bis 2, w äh, Stunden die Woche, oder du kannst einfach sagen: „Okay, Montag, Mittwoch, Freitag, ähm, setze ich mich hin und dann die restliche Woche nicht.“ Also, weißt du, wo du einfach so 'n bisschen den Zeitraum da um wieder an die Motivation ranzukommen. Aber natürlich so einfach, wenn man die das ist 'n riesen Rückschlag. Du hast deinen, äh, Hauptauftraggeber verloren und dann auf einmal: „Was soll ich jetzt machen?“ Es ist ich glaube, da ist es okay für 'ne kurz kurze Zeit irgendwie 'n bisschen besorgt zu sein. Aber da einfach Schritt für Schritt, dass du nicht la zu lange in dieser Lethargie bleibst, ja, und in dieser Depression b Aber dass du dich dass du im Wege findest, um dich da Schritt für Schritt irgendwie wieder zu motivieren und rauszuarbeiten, sei es irgendwie auch an der frischen Luft zu zu, äh, laufen, dich mit deinen Freundinnen zu treffen und und 'n Kaffee zu trinken, dich auch wirklich so auf diese, äh, schönen Momente, die du einbauen kannst in dein Tagesalt in deinen Alltag, dass du das auch machst. Vielleicht, dass es könnte auch 'n bisschen mehr Motivations ähm, ähm, dir 'n Motivationsschub geben vielleicht.
Mhm. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt tatsächlich machen. Also, weil ich habe mich halt tatsächlich unter Druck gesetzt, dass ich auch jetzt so viel machen muss. Aber ich glaube, ich fange doch in kleineren Schritten an. Dann kann ich das besser besser koordinieren.
Mhm. Ja.
Ja. Also, das war auf jeden Fall eine gute Idee, mit dir zu reden. Ich fühle mich besser. Vielen, vielen Dank. Ich
Super. Absolut gerne geschehen. Und ich wette, du schaffst es. Du hörst dich super selbstreflektiert an und ich wette und ehrgeizig. Also ich wette, du findest da 'ne richtig gute Lösung für dich und dass du wirklich daraus auch wächst und deine Motivations wieder findest.
Vie vielen Dank.
Bitte, bitte.